Aduh gimana ya? Aku lagi bingung nih, Kak. Aku bingung dan, eee, pengen cerita dan pastinya minta solusi ya sama kamu. Mhm, jadi gini, mmm, kebetulan aku tuh memang, eee, akhir-akhir ini nggak akhir-akhir ini juga sih, mungkin beberapa minggu ya, beberapa bulan terakhirlah. Itu aku tuh kan sibuk banget di kantor. Jadi memang banyak pekerjaan di kantor dan akhirnya karena kesibukan itu aku tuh ya kadang tuh suka ngelewatin makan gitu loh. Ngelewatin jam makan. Kadang tuh ya kadang tuh aku tuh, eee, jam makan siangku yang seharusnya tuh istirahat jam 12.00 sampai jam 1.00 ya. Itu aku masih banyak kerjaan tuh dan harus ada report yang aku laporkan ya, eee, dokumen yang aku laporkan itu sebelum pulang. Jadi aku, biasanya aku selalu nyelesain dulu, eee, pro apa, eee, si report dokumen itu sampai akhirnya kadang tuh tiba-tiba udah jam 3.00 aja. Nah jam 3.00 itu baru perut aku ngerasa laper. Aku baru makan deh jam 3.00 kan telat tuh, ya kan? Nah, terus udah gitu malem juga, karena aku tuh jam 3.00 baru makan otomatis jam 6.00, jam 7.00 belum laper dong. Nah itu, akhirnya apa coba? Akhirnya aku makan tuh suka kemaleman lagi tuh biasanya jam 9.00, jam 8.00 baru makan. Terus kalau misalnya aku memang jam 6.00 pun makan, nah aku jadi suka ngemil tuh, eee, apalagi di jam-jam 10.00, jam 11.00 itu aku jadi suka ngemil gitu. Apalagi kalau pas harus lembur ngerjain tugas, ngerjain report gitu. Gimana sih caranya aku tuh
Oke. Boleh boleh boleh. Kenapa tuh, Kak? Mmm, ya. Oke, hmm. Iya. Ya, mmm. Mmm, paham paham. Ya, mmm. Oke. Ngemilnya, eee, Kakak nggak sehat atau ma yang ngemil sehat nih?
Ya ngemil aja apa yang bisa aku makan gitu, pokoknya jam jam jam apa ya jam 9.00, jam 10.00-an gitulah. Nah itu tuh aku, eee, apa ya, aku merasa kadang tuh kalau pagi-pagi suka perutnya nggak enak kayak gitu loh. Mungkin karena ya mungkin karena makan tidak teratur dan suka ngemil gitu kan. Terus habis itu aku gimana ya caranya aku tuh sebenernya bingung gitu karena aku pengen, eee, ada targetlah. Jadi aku tuh pengen, memang pengen badan aku lebih sehat dan, eee, berat badan aku terjaga. Tapi kebiasaan aku ini tuh kayak sulit banget dihilangkan. Gimana ya caranya ya?
Oke. Mmm, ya. Oke. Iya. Ya. Oke, eee, aku nanya dulu kali ya, sebelum memberi saran. Jadi ada beberapa pertanyaan yang aku mau nanya dulu nih, Kak. Aku paham sih soalnya maksudnya situasi Kakaknya yang, mmm, e karena kan juga karena pekerjaan gitu kan, dan memang untungnya Kakak udah ada, eee, langkah paling pertama yaitu adalah sadar atau concern terhadap, eee eee, jadwal makan Kakak yang tidak teratur dan kesehatan Kakak gitu, ya kan. Nah ini aku mau nanya, Kak, kapan biasanya Kakak tuh ngelewatin makan yang lebih se e lebih sering kayak pagi, siang, atau sore nih, Kak?
Mhm. Mhm. Eee, siang ya, tadi, kalau pagi itu biasanya aku sarapan memang teratur sih, sebelum berangkat ke kantor tuh aku sarapan. Nah, biasanya aku siang dan malam lah, yang paling tidak teratur. Siang itu terlambat makan. Kalau malem kadang makannya juga terlambat dan nggak sehat gitu, makanan yang aku makan tuh.
Oh, oke. Kalau terus kalau biasanya nih, Kak, me ngemil tuh, <tsk> eee, jenis makanannya apa Kak, dan seberapa seringnya Kak, Kakak ngemil?
Oke. Nah itu dia tuh, ngemil itu biasanya ya, aku jadi suka makan gorengan, yang gampang-gampang gitu loh. Biasanya kan kalau di depan rumah itu, eee, ada warung gorengan. Nah, biasanya biar gampang, aku suka beli aja gitu, warung-warung di i di warung-warung gorengan itu, terus atau enggak misalnya cilok yang gampang dicari, gitu deh.
Waduh, oke. Mhm. <chuckles> Ya. Oke, cukup sering enggak, Kak, eee, intensitasnya, ngemilnya?
Eee, cukup sering ya karena akhir-akhir ini beberapa bulan belakangan itu aku, memang, eee, sering terjaga nih jadi sering lembur sampai malam akhirnya bisa dibilang lumayan sering lah mungkin seminggu, 3, 4 kali aku ngemil nggak sehat gitu iya. <chuckles>
Oke. Oh iya cukup sering ya Kak ya, iya iya cukup sering oke, nah aku ada pertanyaan lagi ya Kak ya, eee, <tsk> biasanya tuh, ngerasa, apa Kak ketika ngemil itu, eee, memang, eee, bosen aja biasa kan ada orang yang memang, eee, mulutnya enggak bisa diem bisa dibilangnya gitu ya? Kenger atau lapar memang lapar atau memang lagi stres ada juga kan? Atau memang bosen gitu itu gimana tuh?
Iya, mhm mhm. Oke menurut aku aku nggak t kalau ngemil itu alasannya bukan laper karena biasanya kan aku ya itu kan biasanya jam 6.00 jam 7.00 tuh kalau kalau aku udah laper lagi aku biasanya makan, atau enggak jam 8 malam tuh aku pasti makan nah ngemil yang di jam 9.00, 10.00 itu pasti alasannya karena bosan karena aku masih harus ngerjain, eee, report gitu kan dan, iya sembari gitu kayak aduh pengen ngunyah sesuatu gitu loh bener kata kamu tadi Kak banyak yang, orang-orang yang mulutnya nggak bisa diem nah itu salah satunya aku.
Oke. Mmm. Iya. Oh iya iya. Sembari ya gitu ya iya. Oke. Iya. Peribahasanya gitu kan? Wah ini mulut, eee, ya enggak gatal lah pengen makan terus gitu kan ya lagi pengen ngunyah gitu, oke, eee, terus kalau jadwal tidur Kak, eee, gimana tuh? Eee, jadwal tidur, kerja dan aktivitas hariannya mungkin, eee, ada apa ya rutinitasnya, terganggu atau tidak atau memang stabil aja?
Mhm. Iya aduh bener banget. Mhm. Oh, oke, eee, sebenernya sih tidur aku biasanya setelah mengerjakan report itu mungkin jam 11.00 jam 12.00 itu aku udah tidur dan mungkin bisa dapet lah 7 jam maksimal tidur gitu ya. Terus untuk, eee, kerjanya sendiri aku dari jam 9.00 sampai jam 5.00 lah Kak, 9 to 5, heeh, dan aktivitas harianku itu sebenernya relatif normal. Cuman karena kesibukan aku dan aku merasa harus ngerjain sesuatu itu harus kelar dulu baru aku makan. Nah, itulah yang bikin aku terlambat makan.
Oke. 5 ya, mhm. Oke. Oh, gitu. Memang ini ya apa namanya, eee, karena, Kakak, juga lumayan disiplin soal pekerjaan terus kayak enggak mau menunda. Jadi kayak, eee, apa, mmm, jadi sembari itu baru makan gitu, nyemil gitu ya, karena tunggu tunggu kelar dulu kerjaan gitu ya, Kak.
Iya, tapi Mhm, mungkin gak disiplin juga ya, Kak. Mungkin karena aku salah, eee, salah manajemen waktu aja sih kalau menurut aku, ya. Mhm.
Oke oke manajemen waktu iya iya iya, oke gini ya, aku paham sih, Kak, dari, Kakak, yang cerita, eee, apa cerita-cerita, Kakak, tadi. Nah, mungkin, eee, memang kan, eee, untungnya, Kakak, pertama kali tadi aku mau bilang lagi, pertama langkah pertama, Kakak, udah bener ya. Udah udah sadar dengan kesehatan dan dan jam makan, Kakak, yang salah. Jadi paling ini harus di diiniin dulu ya, Kak, ya, apa namanya, dibuat jadwal mungkin bisa pake, eee, reminder. Kalau memang, Kakak, udah sangat apa ya, tanda kutip "tidak disiplin soal makan" gini, bisa buat reminder, Kak di di, eee, kalender HP atau enggak di HP ada kayak biasanya fitur reminder untuk, eee, mengingatkan mhm, mengingatkan kalau udah jam makan siang, jam 12.00 dan makan malam terutama ya jam 6.00 atau jam 7.00. Itu kan, eee, kalau pagi biasanya enggak lah ya, sebelum sebelum kerja kan biasanya lebih ini. Nah, aku mau bilang juga kalau kerja, Kak, atau, eee, sorry maksudnya kalau breakfast atau makan pagi itu juga kan, eee, sebelum kerja, Kak. Nah itu kalau bisa jangan sampai, eee, nyemil atau berantakan. Nah karena juga makan pagi itu cukup penting ya, Kak. Malah bisa dibilang banyak banyak studi mau mengatakan makan pagi adalah ma meal terpenting atau makan ini makanan terpenting di dalam, eee, ini gitu apa tiga tiga itu ya, 3 harian kita, heeh, tiga makan utama kita. Nah jangan pernah dilewatkan, Kak, sarapan, Kak. Jadi boleh tuh, Kak, diisi apalagi, eee, isinya cukup, eee, yang bernutrisi ya, Kak, ya. Mungkin yogurt, oatmeal, eee, buah-buahan, dan roti gandum, dan segala macem itu kan juga sehat banget ya, Kak, mhm. Jangan sampai juga yang sampai berat, Kak, yang kayak nasi Padang gitu kalau makan pagi.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, iya sih. Mhm. Mhm. Iya iya. 3 makanan utama ya, mhm. Mhm, mhm. Oke, mhm, mhm. Aku <chuckles> iya sih, kayak kalau sarapan kebetulan aku memang cukup rajin nih, Kak. Cukup, apa ya cukup teratur lah. Jadi itu bisa membantu ya ternyata ya.
Oke. Ya. Sangat membantu, Kak, karena, eee, selain yang memang meal terpenting tadi aku bilang, memang sarapan kan juga kayak yang jam belum belum apa ya, belum kerjanya, Kakak, nih, belum terganggu gitu loh. Jadi kalau bisa sarapan tidak terganggu. Nah, nanti kita tinggal Kakak, ini tinggal membenarkan jam makan siang dan jam makan malam ya, gitu, nih. Nah, dan juga, eee, apa namanya, porsinya kalau bisa, eee, jangan terlalu ini, Kak, dikontrol porsinya, Kak. Jadi memang, eee, terkadang ketika udah enggak mengontrol porsi seperti apalagi jamnya udah berantakan kayak, Kakak, tadi jam 3.00 misalkan baru makan siang dan makannya mungkin, eee, lebih dari yang, Kakak porsi, Kakak, biasa normal, mungkin karena lapar atau apa sera seratus dua puluh persen gitu, lebih dari 100%, nanti, Kakak, jadi akan ke belakangnya. Eee, maksudnya ke sorenya itu, kemalemnya akan mundur jauh lagi, Kak. Misalkan lebih lapernya di jam 9.00, jam 10.00 malem gitu baru laper lagi. Makan akan akan lebih kacau. Mungkin bisa diisi dengan 70%, 80%, eee, apa, kapasitas tubuh, Kakak, gitu. Juga mhm.
Mhm. Mhm, mhm. Iya, oke baik. Hmm. Mhm. Oh. Oke oke. Mhm, mhm. Oke heeh. Iya, nah itu ini sih Kak apa, eee, itu bener ya apa ya, eee, maksudnya aku tuh kadang tuh juga merasa itu yang terjadi di badan aku gitu karena aku terlambat, jadinya itu kan, eee, ini ya bergeser gitu loh waktu makan aku itu tuh yang membuat aku merasa kayak metabolisme, iya terus metabolisme aku tuh kayak nggak beres gitu loh Kak karena setiap pagi aku tuh jadi sulit kalau mau ke belakang jadi kadang tuh.
Eee, iya gimana lagi? Ya. Mmm, betul, itu menga mempengaruhi Kak, iya. Oke iya iya, mhm.
Nggak nggak nggak setiap hari gitu dan itu kan nggak sehat ya, mhm.
Iya. Betul dan juga tadi lanjutannya kayak, mungkin ini tidak terlalu signifikan tapi hal kecil yang bisa dipikirkan Kak makannya secara perlahan Kak jadi kunyah makanan lebih banyak gitu loh, eee, lebih lebih lebih di kunyahnya lebih banyak ininya intensitasnya dan, itu juga mem heeh, lumayan mempengaruhi Kak jadi Kak, eee, banyak studi mengatakan, kalau mem itu tuh makanannya dikunyah perlahan dan banyak itu lebih kayak membantu pencernaan dan, merasa kenyang lebih cepat gitu.
Mhm. Oh. Oke oke. Mhm. Oh oke, mmm, ya.
Ya, dan juga, eee, mungkin yang terakhir itu hindari makan sebelum tidur Kak, jadi beri jeda aj beri jeda Kak, nah kalau Kakak juga tahu, eee, apa ya bisa dibilang penyebab atau enggak yang menyebabkan GERD dan maag itu kan juga itu ya biasanya makan sebelum tidurnya, eee, cuman 1/2 jam atau sejam kan harus minimal 3 jam Kak sebelum tidur dan bahaya GERD juga Kakak harus tahu bahwa, bahaya GERD dan maag itu cukup ini apa terutama GERD ya Kak itu cukup ini loh Kak, eee, cukup, eee, ap bisa dibilang berbahayalah tidak boleh dipandang sebelah mata Kak GERD itu bisa, sampai menghilangkan nyawa gitu kalau memang enggak diobati dengan serius ya gitu sih Kak ketika tahu itu semua aku rasa, Kakak, eee, semoga bisalah gitu.
Mhm mhm. Mhm. Betul betul. Oh oke. Mhm. Mmm. Iya sih, dan itu sederhana sih, Kak. Tapi aku masih bingung nih, kalau misalnya aku suka ngemil tadi ya? Itu gimana ya, biar aku bisa mengurangi ngemil di malam hari?
Hmm. Ya, nah! Paling, eee, pelan-pelan, melalui, eee, ada progresnya, tapi diganti dengan cemilan yang sehat, Kak.
Mhm. Oh! oke.
Ya, cemilan sehat itu enggak apa-apa banget. Misalkan kalau kayak, eee, seperti ini ya, k ayak misalkan buah-buahan, rotinya juga roti gandum, atau mungkin ada juga kadang-kadang, eee, seperti buat orang fitness. Itu Fitbar dan segala macem. Itu boleh banget, Kak, atau oatmeal. Kalau nyemil seperti itu tidak gorengan dan segala macem, itu enggak apa-apa banget, Kak. Itu bisa diganti dengan itu dulu, dan perlahan-lahan, ya jadinya nanti mungkin jadi nggak nyemil, dan makannya lebih teratur ya, makan yang normal. Gitu sih, Kak.
Buah-buahan, gitu kah? Mhm. Oh, Oke. Mmm. Oke berarti, karena sekarang aku belum bisa stop banget, gitu ya? Berarti aku kurangi, eh, aku tuker dulu gitu ya, Kak, ya? Dari gorengan, yang tadinya makan gorengan, cilok. Sekarang aku ganti pakai, misalnya buah-buahan, atau, eee, apa tadi, granola bar tadi ya? Terus juga, eee, yogurt misalnya. Iya sih, sebenernya kan, eee, gampang aja aku pergi ke supermarket ya? Kalau laper, maksudnya kayak ke Indomaret atau Alfamart kan banyak tuh, jualan, eee, macam-macam gitu kan? Ah, aku bisa beli sih, disitu. Iya sih nggak kepikiran. Nanti baru kalau aku udah, eee, bisa mengganti, baru aku mengurangi jumlahnya, kali ya? <laughs>
Betul betul, mhm. Iya, yang lebih sehat. Iya, gitu. Iya. Betul betul, mhm. Betul. Nah, betul, Kak. Iya, itu dia.
Oke deh, baik. Aduh ini kayaknya tipsnya bisa langsung aku praktekkan sih, Kak. Terima kasih banyak, ya.
Iya, semoga bisa, apa ya, bisa ter lebih teratur lagi, Kak. Soal makannya.
Iya! Dan tips-tips yang kamu kasih tadi, eee, ini sih apa namanya? Membantu sih, bisa aku praktekkan. Terima kasih banyak ya, Kak.
Sama-sama, Kak. <chuckles> Iya, terima kasih juga. Iya, oke sama-sama, Kak.
Sampai jumpa!
Sampai jumpa.